Okay.
Quindi o una tra i 2 si rende conto che sta sbagliando e quindi, magari, lascia un po' la presa, oppure entrambi pensano di aver ragione e si scontrano. A quel punto penso che, cioè, l'unico modo per calmare le acque o è ascoltare attivamente l'altra persona, perché secondo me, spesso, cioè, quando litigate, tu non ascolti l'altra persona, ma aspetti solo il tuo turno per parlare, praticamente.
Okay. Okay. Mh-mh. Assolutamente. Sì. S sono d'accordo, assolutamente. Infatti questa cosa, cioè, essendo, magari, in quel momento mi capita, ti dicevo, sul lavoro, essendo focalizzato sul fatto che io sono lì, appunto, con quell'obiettivo di calmare la persona e portarla dalla mia parte. Quando vedo che, ehm, si si si altera, magari, cerco di mettere di di fermare la cosa, no, di dire: "Okay, io sono qui per te e ti voglio aiutare.", okay. E questa cosa qui smorza molto.
Mh-mh. Sì. Okay, sì. Sì, sì, sì, è vero. Penso sia la d È vero. Però, vabbè, magari, dal punto di vista lavorativo, ehm esatto, esatto, sì, sì, sì.
Mh-mh, sì, certo. È diverso, assolutamente. Invece, chiaramente, sei, magari, in un litigio a casa e quant'altro, come dici tu, ehm, si si si può arrivare più velocemente a infuocare la discussione. Però, anche in quel caso, cioè, avendo questo, magari, me modo di fare cerchi di, ehm, metterti nei panni dell'altro, ecco. Secondo me, un trucco molto molto, ehm, diciamo, efficace, per evitare la discuss per evitare l'accendersi della discussione è mettersi nelle panni nei panni dell'altro.
Sì, esatto. È vero, sì. Dimmi. Okay.
Perché questo ti fa cambiare proprio il modo di vedere le cose.
P e però, in teoria, d cioè, biso è necessario che entrambe le parti lo facciano contemporaneamente.
Sì, e e questo, magari, certo.
Perché se no, magari, una una parte pensa di essere "superiore", tra virgolette, rispetto all'altra.
Mh. Sì, infatti anche delle domande no, tipo: "Tu nei mi uhm, p cioè, pensa, se fossi al mio posto, cosa faresti?"
Metto al mio posto, okay. Sì, sì, sì, è vero.
Perché già le domande in una discussione fanno aumentare, diciamo, la fanno aprire la mente, fanno fan fanno sì che esatto, fanno sì che, mhmm, le persone possano avere più cose a da scegliere, fondamentalmente, ehm
È vero, sì, sì, sì. Più razionale. Oppure anche la la famosa domanda: "Fammi un esempio di quando è successo". Che poi, magicamente, non ti ricordi più niente e quindi si conclude la conversazione lì.
Sì. <chuckles> Esatto.

Esatto. Fatti io su questo sto lavorando.
È vero, sì, sì, sì. Mi mi ci hai fatto pensare.
Il fatto di cercare di parlare di più, cioè prima fino a una certa età l magari il genitore ha la deve avere quella, diciamo, figura di dare le regole, fare in modo che fai quello che dico io, perché io sono più grande, ti di spiego come si sta al mondo, eccetera. Poi arriva un momento in cui questo rapporto deve cambiare e perché devi comunque ascoltare l'altra persona, avere un dialogo.
È vero, sì, sì, sì. È un po' quello che è successo a me, nel senso che magari anni fa era un rapporto un po' più litigioso, magari non si parla non ci si parlava nemmeno, però con il tempo, ehm, diventa anche un po' un'amicizia. Comunque sai che puoi contare sempre su quella persona, ci puoi avere un dialogo, è normale che magari ci siano ancora litigate perché comunque loro sono i genitori e tu magari sei un po' più grande e pensi che non ti possano capire; ah, spesso è vero, i genitori non non capiscono secondo me.
E i e Mh-mh. Mh. Certo. Erto. Sì, chiaro. Certo. Sì. Esa Nonostante ci siano passati anche loro. <chuckles>
Da figlia. È vero, e poi effettivamente la fase fatta, il fatto che anche loro stan
Eh. Sai che cosa: è che dopo eh, eh, andando avanti con l'età capisci certe cose che quando sei ragazzo non capivi e quindi vorresti, ehm, f non far vivere determinate cose al figlio, ma in realtà è giusto che comunque ognuno ci faccia la sua esperienza e noi possi
Esatto, esa Ma poi effettivamente anche i genitori stanno vivendo per la prima volta, quindi non è che c'hanno il libretto delle istruzioni su come fare il genitore. No hai ragione, fatti penso sia veramente difficile.
No, per carità, assolutamente. Ci ci proviamo diciamo dai. <chuckles>
<chuckles> I io non so come farò un giorno sinceramente.
<groans> Eh, vabbè anche lì farai farai come vivrai alla giornata e vedrai come va fondamentalmente; vedrai che poi l'istinto fa tanto.
Temo.